Sag mal, es gibt hier immer mal so ganz besondere Reisen. Gibt's denn eine Reise, die dir auch heute noch viel bedeutet?
Ja, o viel bedeutet, weiß ich nicht wirklich, aber auf jeden Fall, sie ist äh, unglaublich in mein Gehirn gebrannt. Also insofern ja, sie bedeutet mir irgendwo ganz viel. Sie war 'ne ganz, ganz, ganz eigene Reise auf jeden Fall.
Mhm. Mhm. <chuckles> Schön. Oh je, wo ging's denn hin und wann war das überhaupt? <chuckles>
Wo ging's hin, das ist die gute Frage. Also eigentlich war das Ziel, ähm, die Camargue. Also ich habe damals ha habe noch studiert und und wir haben mit 'nem Kumpel
<chuckles> Mhm.
äh, bei 'nem Presswerk von, also einem Automobilzulieferer gearbeitet und gejobbt in den Semesterferien
Mhm.
und haben da ähm, ja, Autoteile gepresst.
Ah ja, okay. Also das war so 'n bisschen der Rahmen, so habt ihr euch kennengelernt, nehme ich an? Und
Ne, ne, ne, wir wir kannten uns vom Studium. Also e wir haben beide in derselben Stadt und an derselben Uni und haben im Prinzip auch dasselbe studiert, glaube ich. Ja, wir haben insgesamt sogar also beide dasselbe studiert und kannten uns vom Studium und er kam da aus der Gegend, also aus dem Schwäbischen
Ah ja. Ah, okay. Mhm.
und meinte zu mir also: „Wenn du Geld in den Semesterferien verdienen willst, bist du jetzt bist du hier, wo wir sind falsch. Da musst du ins Schwäbische. Da gibt's Geld“.
<chuckles> Ah, ja.
Genau.
Okay, also so habt ihr euch dann auch so 'n bisschen so hat sich das dann intensiviert. Ihr habt dann da zusammengearbeitet, habt euch schon durchs Studium gekannt. Äh, ja, und das war dann so 'n bisschen der Rahmen, wo man dann gesagt hat: „Ja, wir kennen uns jetzt so gut, wir fahren zusammen weg“ oder wie wie lief das dann weiter?
Genau, also wir hatten sozusagen beschlossen, dass wir also der der die Firma, wo wir da gearbeitet haben, die hat, äh, war hat der Standort war tatsächlich in dem Ort, wo er auch gewohnt hat. Und dadurch konnte ich dann bei ihm übernachten und ja, wir haben 5 oder 6 Wochen in den Semesterferien, also im Prinzip so den ganzen August bis tief in den September, ich weiß nicht mehr, oder fast Ende September gearbeitet.
Mhm. Ach ja. Mhm. Mhm.
Und haben sozusagen als, ähm, ja, als Abschluss dieser Experience, möchte ich mal sagen, ähm die eben so im Dreischichtbetrieb und Presswerk und ja, schaffe schaffe Häusle-Bau-mäßig. Ähm, ja, also es war schon 'ne ganz, ganz eigene Welt auf jeden Fall und da haben wir dann eben als Abschluss unsere Fahrt, ähm, machen wollen, wo wir sagten: „Okay, jetzt gönnen wir uns halt noch was. Wir haben geschafft, wir haben Geld gemacht. Jetzt müssen wir uns noch was gönnen.“
<laughs> Mhm. <laughs> Ja, so sagt man. <laughs> Mhm. Und das Geld muss jetzt wieder ausgegeben werden, ne? <laughs>
Ja, wobei Also, ähm, das war die diese Reise hat glaube ich insgesamt nicht so super viel gekostet, weil wir ja, wir sind mit dem Auto gefahren und, gut, wir haben uns, ähm ich bin mal überlegen, ich glaube, wir haben die 1. Nacht im Auto übernachtet. Ähm, und das war ein kleiner Peugeot 205, den ich damals hatte, den wir gefahren sind. <laughs> Wobei und wir sind dann also Ziel war die Camargue. Das heißt wir sind dann quasi da aus dem Stuttgarter Raum, ähm, über Basel beziehungsweise da die Ecke auf jeden Fall, Moulous oder was das ist. Äh, rüber nach Frankreich und dann in Richtung Süden, äh, Route National gefahren. Das heißt weil wir wollten Geld sparen, wir wollten ja unser gut verdientes Geld, sauber verdientes Geld nicht wieder ausgeben und sind dann sozusagen über Land und zwar durch die Nacht. Ich weiß gar nicht, wann sind wir losgefahren? Es war nur dunkel auf der Fahrt, das weiß ich noch.
Mhm. Ah. Okay. <chuckles> Oh, okay. <chuckles> Mhm. Mhm. Ah. <giggles> Mhm. Oh je. Wie viel Kilometer war das denn, was ihr da geplant habt? Und und wie lang wolltet ihr hattet ihr da überhaupt so 'n Zeitplan, wann ihr denn angekommen sein wolltet?
Äh, ne, wir waren Studenten. Wir waren Studenten. Plan <clears throat> also, wir waren völlig planlos tatsächlich. Also, wir er wusste ungefähr, wie man in die Camargue kommt, weil er irgendwie schon mal da ge Urlaub gemacht hat. Und das war auch 'ne Zeit, die lag vor Google Maps. Äh, gut, vielleicht vielleicht hat man in der Zeit sich noch so es gab ja mal 'ne Phase, da hat man 'n Routenplaner am Computer gehabt und hat die dann ausgedruckt, aber das haben wir nicht gemacht. Also, wir sind da
<laughs> Also einfach drauf los. <laughs> Mhm. Mhm. Ah, okay. Ach so. Also, ihr hattet quasi gar keine Karte oder so was?
Also, ich bilde mir ein, wir sind ohne Karte gefahren.
Okay, also nur mit Beschilderung dann? Oder hat er dann ganz selbstsicher gesagt: „Hier, das krieg ich hin“?
Hm, ja gut, ich meine, wir wir Ich ich ich glaube, also, ja, man war da anders unterwegs. Also ich glaube, wir haben wir wussten halt so die Steps. Wir wussten, wir, ähm, müssen irgendwie also erstmal Basel, so, das konnte man schon hinschaffen. Das wussten wir, wie wie wir hinkommen. Und dann war unser nächstes Ziel, äh, Lyon. Das war uns eigentlich auch klar, wie wir dahin kommen, beziehungsweise das war halt auch immer ausgeschildert. Ja, und von Lyon aus war es dann im Prinzip der Süden, so Marseille oder sonst was. Ich weiß es gar nicht mehr. Aber auf jeden Fall, wir hatten ich glaub Karten hatten wir nicht wirklich dabei. Also, äh, vielleicht vielleicht irgendwie so 'nen so so so 'n basic Atlas, Auto-Atlas oder irgend sowas. Aber ich glaub, wir haben den auch nicht genutzt. Also ich weiß noch, wir sind eigentlich die ganze Zeit durch die Nacht gebraust und irgendwann tie in der tiefen Nacht in Lyon mal angekommen und haben's dann tatsächlich in die Camargue geschafft, irgendwie so morgens 6 oder 7. Da
<chuckles> Mhm. Ui. Mhm. Ah. <chuckles> Ah ja. Mhm. Mhm. Ja, und habt ihr da, äh, vielleicht auch so Zwischenstopps gemacht? Also, Lyon ist ja doch schon auch 'ne beeindruckende Stadt. Da könnte man ja auch vielleicht mal auf die Versuchung kommen zu sagen, man macht da noch 'n Zwischenstopp in so 'ner schönen Stadt?
Ne, also ja, wir waren ja irgendwie völlig bescheuert, möchte ich sagen. Also, wir sind wir wir sind da auch nachts um 1 oder 2 oder, keine Ahnung, wann wir da angekommen sind. Also, war Tiefnacht, das weiß ich noch und ich erinnere mich noch irgendwie an so ja, an so
<chuckles>
Werke und irgendwie grelle Beleuchtung und irgendwelche kuriosen Tankstellen, wo wir da getankt haben. Also, es war völlig spacig alles. Also, überhaupt die ganze Fahrt war so so ganz eigen, weil eben nur durch die Nacht, und ich glaube, wir sind abends losgefahren. Wahrscheinlich nach der nach der letzten Schicht oder sowas. Äh, ähm, also, Nachtschicht war es wohl nicht, aber so spä hm, n normale Schicht, und dann sind wir wahrscheinlich so um 4, 5 irgendwie, bis wir dann na nach 'm Arbeiten geduscht und 's Auto gepackt
Mhm. <chuckles> Mhm. <chuckles> Mhm. Ja, wobei ich War war das nicht mega anstrengend? Also, wenn man dann schon 'ne ganze Schicht hinter sich hat, sich dann ins Auto zu setzen? Also, wie wie bleibt man da überhaupt wach? <chuckles>
Irgend so was, fün <laughs> An anstrengend war's bestimmt, aber „wir waren halt Studenten“, sage ich da Na gut, auf jeden Fall je jetzt kommen wir ja jetzt zum Eigentlichen. Wir sind ja noch gar nicht wirklich angekommen, wo's hingehen soll an dem ganzen Thema. Und zwar, ähm, äh, wie gesagt, wir haben dann gesagt: „Camargue. Camargue ist cool, und da wird bestimmt was los sein“, und dann kommen wir eben an, und es war ja Ende Ende September wahrscheinlich. Also, n noch bevor die Uni wieder losging, irgend so was. Und
Mhm. <chuckles> Mhm. <chuckles> Mhm. Ah, ja. Mhm.
Da kam man an, total neblig, und wir wollten auf so 'n Campingplatz, und der Campingplatz war im Prinzip leer. Da waren halt nur so irgendwelche Wohnmobile, ältere Leute und wir waren halt irgendwie so eigentlich in Richtung: „Wir wollen Party, wir haben jetzt hier 5, 6 Wochen im im Bunker gehe gelebt, jetzt jetzt muss was gehen“, und waren völlig enttäuscht.
Oh. Mhm. Mhm. <chuckles> Okay, und aber Campingplatz technisch, wie war das? Also, habt ihr da wirklich so 'n Campingplatz, so 'n Platz für euch dann auch gemietet, so 'n Abteil aufm Campingplatz? Oder wie wie kann man sich das vorstellen?
Ne, tatsächlich haben wir eben dann festgestellt, das ist uns zu langweilig. Das wollen wir nicht. Wir müssen irgendwie weiter. Das ist, äh, oldschool, das sind nur alte Leute, das ist nicht das, was wir suchen. Also dann haben wir gesagt: „Okay, lass uns einfach weiter entlang an der Mittelmeerküste, so Richtung Marseille, irgendwo wird's doch was geben“ und dann sind wir so peu à peu immer wieder 'n Stück weiter, haben geguckt, wie sieht's denn da aus? Aber es war alles irgendwie total lahm und
Mhm. <giggles> Ah ja. Oh je. Also ihr hattet noch gar nix im Voraus gebucht, auch keine Unterkunft oder sonst irgendwas?
Ne, ach woher denn? Ne, wir sind dann einfach immer weiter gefahren und da waren wir so bei be Toulouse oder irgend sowas, also so die Ecke zumindest. Also, schon ganz schön weit wieder i in Frankreich vorwärts gekommen, entlang da am Mittelmeer und dann meint dann mein Kumpel irgendwann: „Also pass auf, ähm, das wird hier alles nix. Ähm, aber es gibt 1. Chance. Wir müssen nach Lloret de Mar.“ Und ich so: „Äh, okay Lloret de was? Keine Ahnung, wovon du redest. Hatte ich noch nie“
<giggles> Mhm. Mhm. <giggles> Ah ja. <giggles> Ist ja noch mal 'n bisschen weiter weg, ne? <giggles>
Genau, aber ich hatte noch nie davon in meinem Leben gehört. Ich wusste gar nicht, was das ist. Also, ja du, das ist halt so wie Ibiza auf auf 'm Festland oder Mallorca. Stell dir auf jeden Fall Party. Also wenn irgendwo was los ist weil hier ist ja alles tote Hose. Wenn wo was los ist, dann ist was in Lloret los. Habe ich gemeint: „Ja, gut.“
Ah, okay, wow. Mhm. <giggles> Okay, also ihr habt dann wirklich gesagt: „Ja, wir suchen jetzt doch das Abenteuer. Das kann uns Frankreich nicht bieten, ab nach Spanien.“
Hm, ja, wobei ich glaube, das war nicht einmal der Punkt, dass es Spanien oder Frankreich, das hätte auch irgendwie auf dem Mond sein können. Party war ja das Ziel, das das Essenzielle war Party. Also, wie gesagt, wir sind in dem Moment das muss jetzt also abends waren wir ja losgefahren. Es war Mittag, nächster Tag. Also, wir hatten da vielleicht im Auto irgendwie 'n bisschen mal geknickt oder keine Ahnung. Also, <giggles> äh, völlig spä halt verblödete Studenten sozusagen. <giggles> Du kannst das gar nicht
Ach so. <giggles> Mhm. <giggles> Mhm. <giggles> <giggles> Hattet ihr denn beide 'n Führerschein? Konntet ihr euch da wenigstens abwechseln oder musste da wirklich die ganze Zeit 1 durchziehen?
Ja, wir hatten schon 'n Führerschein, aber er <giggles> ja, aber er ist, äh, ähm, selten gefahren und ich fande seinen Fahrstil immer recht wild und habe es vorgezogen selber zu fahren eigentlich. Also ich habe ihn dann mal fahren lassen, aber ich habe ich habe ich konnte ich ich bin halb tü eigentlich gestorben.
Also beide. Mhm. Ah. <giggles> Oh je. Überlebensängste, oh je.
Ja, das zum Ende der Reise erzähle ich dann noch was dazu eigentlich. Da da wird's auch noch mal lustig. Also, auf jeden Fall haben wir's dann irgendwann dann noch Lloret de Mar geschafft und, äh, ja gut, Lloret de Mar war war tatsächlich da hat war noch Leben und ich weiß nicht, wie lange wir da waren, 5, 6 Tage und da hat man 'n Hotel und das war dann auch ganz cool. Also waren wir jeden Abend irgendwie in den Discos und so weiter. Also das war okay.
<giggles> Mhm. <giggles> Ja cool. Mhm. Ja, wow. Das ist ja auch schon mal nicht schlecht. Äh, ja, und ihr habt da wirklich dann so 'n bisschen Party mitbekommen, okay. Und, äh, blieb denn von dem Ort auch viel hängen? Hat dir das auch viel bedeutet, dort zu sein, die ganze Party?
Es war lustig, weil's halt Party war und die Party selber war ganz witzig und keine Ahnung. Es war also irgendwie es waren lauter so lustige Momente, irgendwelche komischen Türsteher, die einen reinlocken wollten, mit irgendwelchen komischen Sprüchen, keine Ahnung. So, hier Frauen groß wie Melonen oder ich weiß auch nicht lauter so spacige Sachen. Also es war auf jeden Fall bis dahin sehr sehr witzig und dann ging's so Richtung also es hat sich gelohnt, dass wir nach Lloret war sind und gleichzeitig, was sehr witzig war, dadurch, dass es ja im Prinzip Nachsaison war, war es eigentlich total friedlich. Das war jetzt gar nicht so super Party, aber Party genug für uns. Deswegen habe ich auch immer noch 'n völlig falsches Bild von Lloret de Mar gehabt eigentlich, weil ich dachte, okay, ist halt 'n netter Touristenort mit 'n paar Dissen. Also richtig kapiert
<giggles> <laughs> <chuckles> <chuckles> Mhm. Ah. Mhm. <chuckles> Ah. Mhm. Und ja, sonst, wenn man dahin geht, ist wahrscheinlich viel mehr los und, äh, d wahrscheinlich ist das gar kein Vergleich.
Ja gut, das ist im Prinzip Ballermann am Land so ungefähr, wie ich jetzt inzwischen verstanden habe. Also ziemlich 1 zu 1. Aber jetzt kommt eigentlich der wirklich lustige Dreh an der ganzen Geschichte.
Ah. <laughs> Mhm.
Wir man dieses Lloret de Mar ist vielleicht 80 km von Barcelona, irgendwie so was. Ich weiß das nicht mehr exakt. Und wir hatten unseren letzten Tag und dann war eigentlich klar: wir müssen nach Barcelona. Es kann ja nicht sein, dass wir hier um die Ecke sind und ja, wie gesagt, äh, kein Google Maps, keine Karte
Ah ja. <giggles> Ah ja. Mhm.
ähm, Barcelona war natürlich ausgeschildert. Das heißt, da haben wir's hingeschafft.
Mhm. Ja, ist 'ne große Stadt, ne. Da, äh, ist natürlich die Beschilderung schon weit im Voraus. Also, da habt ihr's dann auch noch mal hingeschafft?
Ja, absolut, das haben wir hingeschafft. Gut und dann haben wir gedacht: „Okay, wir fahren halt mal rein und dann wir parken halt irgendwo.“ Und dann haben wir auch irgend so 'ne komische alte Kirche gefunden, die war total heruntergekommen. Also die sah aus das war krass. Also überall Baumaßnahmen, so 'n Riesenteil, aber totale Baumaßnahmen, aber da dachten wir: „Okay, also die finden wir bestimmt wieder.“ Das kann ja gar nicht sein. Ich meine m
Mhm. <chuckles> Aha. Oh. Ohje. <laughs> Oh, das klingt aber fast, als hätte das dann am Ende nicht geklappt.
Doch, das hat geklappt, aber wenn du ein bisschen was über Barcelona weißt, dann wirst du vielleicht auch verstehen, von welcher Kirche, ich Banause da rede. Das war nämlich die Sagrada de Família, von der ich noch nie gehört hatte, planlos wie ich halt war. Also eins das ist eines der berühmtesten Bauwerke Barcelonas im Prinzip.
Ah ja. Mhm. Ah. Okay. Was hat's damit auf sich? Mhm.
Und, äh, ist im immer noch im im ims noch noch wird immer noch, glaube ich, äh, gebaut im Prinzip und restauriert und so weiter. Auf jeden Fall, Trottel wie wir waren, haben wir gesagt: „Okay, das Ding, das ist so runtergekommen, das finden wir auf jeden Fall wieder und irgendwie die das wird den Leuten auch 'n Begriff sein.“ Das irgendjemand wir werden schon wieder zurückfinden.
Mhm. <chuckles> Ah ja. Oh, das klingt fast, als hätte man da gar nicht stehen dürfen oder so mit dem Auto.
Na, das ging schon, aber äh, das war alles okay, aber es ging ja darum, wir haben uns ja 0 ausgekannt. Wir haben eigentlich auch kein Spanisch gesprochen und irgendwie sicher sein, dass wir es wieder zurückschaffen, das war so der Punkt. Also, deswegen 'n markanter Punkt. Und dann sind wir in die U-Bahn und haben dann eben beschlossen: Wir folgen einfach- weil wir keine Ahnung von Barcelona hatten- wir hatten auch keinen Reiseführer von Barcelona. Also, wir haben uns auch da 0 drauf vorbereitet und haben gesagt: „Wir machen einfach Folgendes:“
Ach so. Mhm.
Wir folgen den Menschenmassen. Wo die meisten Leute aussteigen, steigen wir auch aus. Das muss das Zentrum sein.
<giggles> Oh, war das dann auch diese Menschenmassen, waren die auch was, was dann so 'n bisschen sich ins Gedächtnis eingebrannt hat und was dir so in Erinnerung bleibt von dieser Reise?
Hm, ich ich denke, was in Erinnerung bleibt, ist diese völlige Planlosigkeit, mit der wir unterwegs waren, aber tatsächlich haben wir mit es geschafft, mit diesem System, äh, absolut ins totale Zentrum, äh, von Barcelona zu kommen, an diese „Las Ramblas“ oder so ähnlich. Ich weiß nicht mehr, wie sie da genau heißen. Das ist so zu sagen die Straße von von Barcelona, die dann auch runter zum Meer führt in den Hafen. Also, im Prinzip sozusagen die Champs-Élysées von Bar Barcelona. Also, unser System hat sich tatsächlich bewährt.
<giggles> Mhm. Mhm. <giggles> Ja, wow. Okay, also ihr habt dann quasi über Frankreich dann hin den weiten Weg nach Spanien so ganz so zu zweit ohne Karten und so weiter geschafft. Ähm, ja, ist das dann auch rückwirkend betrachtet noch 'n Moment, auf den ihr dann besonders stolz seid, weil ihr das so geschafft habt?
Genau. Ja, also, ich ich meine, ich habe jetzt nicht mehr viel Kontakt zu ihm, aber ich glaube, dass es für uns beide immer noch 'n unglaubliches Highlight ist, einfach weil die Fahrt so ungeplant ohne Vorplanung, einfach un und auch ohne Wissen und so völlig verblödet und banausig. Und wir haben uns tatsächlich die wichtigsten Sachen uns angeschaut. Wir haben Barcelona geatmet sozusagen und waren dann auch im Hafen noch in dem neuen Gebäude und haben tatsächlich alles, was man so anschauen sollte angeschaut. In völli
<giggles> Mhm. <giggles> Oh je. <giggles> Oh, ja. <giggles> Und dieses völlig planlose, würdest du das heute wieder so machen oder wie ist das?
Ah, heute kann man so was nicht mehr machen, muss ich sagen. Wobei ich noch ein Highlight bringen muss und wie gesagt, ich habe ja erzählt, seine Fahrerei war mir echt nicht geheuer. Ich bin tatsächlich von Barcelona nach Stuttgart mit 'ner Tankpause durchgefahren.
Ach so. Mhm. Oh wow. <laughs> Das ist 'ne Menge. Dann danke ich dir auf jeden Fall für diesen spannenden Einblick in deine Reise Journey.
Mhm.